يعني هو على حسب بقى، يعني لو إحنا تعبانين أوي كنا بنشتري جاهز على طول وناكل، بس لو كنا يعني فينا قادرين يعني أو فينا صحة بنجيبه و ونعمله إحنا، بس برضه كان في مَطعَم جنبنا كده كان جميل جدًا اللي إحنا كنا نجيب منه جاهز وكان شبه أوي الأكل اللي في القاهرة، فكنا خلاص بقى يعني كنا معتمدين عليه برضه ك كجزء كبير في اليوم، إن إحنا نجيب منه وناكل معاه.
اهم. أها. تمام تمام، طب احكِ لي بقى موقفكم على البحر بقى.
البحر بقى كان صراحة كان لذيذ جدًا وكانت ال تقريبًا 80% من المتعة كانت كُلّها هناك. إن إحنا يعني زي ما قُلت لَك كده على بداية الضُهر كنا كُلّنا بنتجمع وننزل بقى على البحر، فتبتدي بقى الأنشطة كلّها بقى الهزار وكده إن إحنا ننزل وكنا جايبين معانا ز كورة كده بنلعَب بيها، بنتقسم جروبات في المَيّة يعني ونقعُد بقى نلعَب مع بعض بالكورة. ولو مثلًا زهقنا بيبقى في كده أنشطة هناك، في كده مَركَب كان اسمه بانانا بوت، آآ كُلّنا كنا بنركَبُه وهو كان بيخش بقى بال في المَيّة ال يعني مسافة بعيدة جدًا وبيقوم قالبنا مَرّة واحدة، وكُلّها كانت أنشطة ممتعة جدًا الصراحة.
أها. امم. جميلة دي. أها. آه جميلة أوي ال الش الحاجات دي. طيب آخر ما بتخلص بقى البحر.
آآ بعد ما بَنخَلّص البحر كنا يعني م خلاص بقى بنبقى الصراحة طالعين مش قادرين، فنبتدي بقى نطلَع الشقة آآ طبعًا بقى لازم يعني نستحمى بقى وكده و بالضبط.
بنعمل إيه؟ خناقة خناقة بقى، الخناقة بتاعة <giggles> الدور عليَّ أنا آه، <giggles> آه، آه ت
الخناقة بتاعة مين هيخش الحمام، <laughs> بالضبط، دي ل دي كل يوم بقى بجد، وبقى اللي اتأخر جوّه واللي يقعد يخبّط عليه، ده لازم كل يوم بقى. ف بس يعني كانت بتمشي بشكلٍ ما. كنا في الآخر بنعرَف نضبّطها بعد 3، 4 ساعات بقى قدام الحمام عشان كل واحد يخلّص، وبعد ما كُلّنا كنا بنخلّص بقى آآ بنقوم لابسين كده وننزل بقى مثلًا نتغدى تحت. آآ مثلًا نروح مطعم بقى في وسط المدينة، الصراحة آآ وسط المدينة في مطروح كان تحفة جدًا، وكان فيه مطاعم كتير جدًا آآ وكُلّها الصراحة كان نفسي أجربها، بس طبعًا ما كانش في وقت لكُلّها بس جربت معظمها يعني كانت تحفة.
آه. امم امم. آه. جميل. كويس.